Ay, iba Baguio.
Although ma oo parang ano lang ba, ah, kahit din sa family ko eh, gusto din talaga nila mag-Baguio eh.
Mag oo, ako na-try ko family tsaka friends, ano, chill lang parehas.
Kasi, ah Mhm. Chill la ah, chil
Pero mas gusto ko yun Friends pala. <laughs>
Fre may babalik pa rin kasi ah
Kasi alam mo yung kanya kanya kayo wala ka nang isipin.
Oo, wag 'pag yu parang i sarili mo lang ang iisipin mo eh, di ba kung kung sa kung kayo kayo mga kaibigan di ba? Kasi 'pag family ay iisipin mo pa yung ano, nanay mo tatay mo isipin mo lahat, di ba. <chuckles>
Oo. Mm. Intindihin mo pa. Mm, oo, oo, tsaka mas magastos. <laughs>
Mas magasto totoo, mas magastos yun, yun nga lang di ba magka nakamagkano din ako no nung yung staycation namin sa Tagaytay, Diyos ko parang nakata 25 na 25,000 agad na ang nagastos ko dun, well, mahigit pa nga eh. <laughs>
Oo, oo, 25 na katao, Diyos ko ang dami-dami. Mm. Oo, kasi pagkain pa eh, tas bukod pa dun sa transpo niyo pa, activities na ginawa niyo, umakyat kayo sa ano, sa taas sa doon sa, um, ano 'yon ah People's Park o kaya Sky Ranch?
Pagkain tap Mm. Oo. Mm, hindi na ano lang talagang staycation lang talaga ginawa namin dun sa ano, sa Tagaytay.
Ah, inano niyo talaga yung ano, yung place, um, ninamam, oo, oo.
Ni-rent talaga na ni-rent talaga mm. Ay ayun, marami pang mga ganyang pagkakataon eh, ayan sana ayun thank you so much po sa mga pagbabahagi. Salamat din. Ayan kain na tayo, mm. Paala
Ayan oo. Oo. Oo, uy salamat din ah. M Kwento mong 25, paalam.

Ah, bale ano yun eh, 3 kwarto. Ah, 2 sa taas tapos 1 sa baba. Tapos yung iba naman, na the rest dun na sana natulog.
Hmm. Oo. Hmm, mm. Okey na din, kung naka-ano naman kayo kung nag-kasya naman di ba? Masaya din naman kahit chaotic.
Dun kami nakapag ano Hmm, ta's maliit lang naman yung pool, oo, medyo chaotic lang siya pero masaya. Chao <chuckles>
Hmm, mm. Oo, oo. Pero ako, naalalaa ko tuloy nung ano, nung lumabas din kami nung iba mga kaibigan ko naman kas sa Tagaytay din. Pero dati pa, nag-overnight kami kasi Pasko oo parang ano pa yung NB kaya nag-hahanap pa kami nun sa mga ibang um, social media platforms kung saan pwedeng mag-over.
Eh, bakit, ah mhm. Oo. Ah, nat Oo. Mm. Mm. Nag-overnight 'no? Mm.
Tapos ano oo ang lamig nga na ano, hindi kami nakapag-swimming nun, kasi ano sobrang lamig.
Ay! <laughs> kasi malamig, <chuckles> pero mas gusto ko nga yun, eh. Yung malamig.
Oo, malamig na. Kung ganun kalamig oo, ang hirap umahon. Siguro may iba, may iba akong kaibigan na, 2 o 3 eh, kasi naman yung naka-inom na kaya, ayun lumusong talaga, oo pero ako hindi ako naka-ligo kasi sobrang lamig. Ang hirap, nakaka-ano, nakaka-nginig. Hmm. Ah, mahilig sa malalamig.
Oo. Ayun nga lang ang hirap umahon. <chuckles> Mm, kailangan mahimasmasan talaga 'no, bago mag mawala yung ta Sobra lab mm. Oo nga, eh. Ay, focus eto naman ah, siguro ito gusto ko maranasan to. Ah, para mag-iba-iba nama sa ma yung mga kaibigan ko naman ng kasama ko, Baguio.
Alin?

Jap ah, di Singapore yun nauna, ah, lumigwak kami sa Singapore, nag-try ngayon si Japan, dun kami nakakuha ng ticket. Dun
Oo, dun nakakuha, oo, mm. Nice, swerte.
Oo. Eh, mas mas mas mauunang mag-concert oo mas mauunang mag-concert nga si Japan, eh, kaysa sa Singapore.
Oo, kaya Singapore, oo, oo, yun. Ako naman ano dito lang ano yung, um, La Union na na trip kasama yung mga kaibigan ko oo, LU.
Mm. Ano po ba? Ah, LU. Mm.
Pinaka-memorable sa akin yung papunta pa lang namin, hindi na inaasahan kasi galing Maynila nag-rent kasi kami ng van. So galing Maynila mula don ano, ah, parang 3 hours lang 'yong biyahe namin. Sobrang bilis ng ano, nong driver oo, kaya parang grabe akala namin para kaming lumilipad tas umaalog talaga 'yung namin kasi sobrang bilis, ganyan.
Talaga. Mm. Oo. Mm. 3 hours lang. Oo. Oo. Kasi, oo, oo. Sabagay kasi di ba ang La Un la madali na rin talaga kasing puntahan ang La Union dahil meron ng expressway.
Oo, NS oo, NLEX, NLEX, oo, mabilis lang, pero grabe talaga yung kanya.
NLEX, SCTEX at saka TPLEX, mm.
Ay, oo TPLEX din pala. Yun, oo.
Oh, di ba mabilis. Sabagay kami din nung nag-La Union din kami nung team building, eh. Mm, party-party talaga.
Dun, party-party. Mm. Di ba, ma may party place na dun, hindi lang sa ano, sa Boracay. <chuckles>
Mm. Hmm, ayan, sara sabi ko kay ba pang sa tuloy mag-ano, mag parang kasi magtatag ulan na, eh. I mean, hindi lang LU no, siguro Zambales din, alam mo mataga kahit nung last year ko pa yan gusto talagang gawin mag-beach kami.
Kaya ano, kaya yun. Mag-LU. Oo, tag-ulan na, eh. Ah. Hindi ka pa nakaka-try sa Zambales?
Alam mo 'pag nagpunta na kami ng Zambales actually. Nakapag-beach na rin kami doon para pero kasi kasama ko yung family. Kasa pero yung kami lang ng partner ko gusto ko, ka oo, iba ang friends at if iba ang friends at boyfriend ganon iba <chuckles> iba ang experience dun, di ba? Kasi 'pag family parang, "Eh, bakit kasama ko kayo." sa char.
Mm. Ah. Ay, iba ang friends. Oo. Oo tama. Oo, iba, iba no, iba <clicks tongue> parang mabait ka. <chuckles>
Supposedly, oo, supposed mm, napagpakabait ganyan paka supposedly ako ano last year birthday ko, supposedly yan ang plano ko. Gusto ko talaga mag-Zambales, oo, gusto ko like 'pag naghahanap ako ng Airbnb dun na magkakasya kami siguro at least 15, na kat at most 15 na katao.
Saan, Zambales? Oo. Anong nangyari? Ah.

Mm, mm.
Hindi ba? Kasi kumbaga ako naranasan ko din naman, medyo naranasan ko naman yan pero hindi naman sa partner, sa sarili ko talaga mismo, ganon.
Oo, mm.
Mga ga nasa mga ganong usapan ba namin pinaka-memorable na sa'kin yun, ah, sa siguro isa pa na pinaka pinaka ka talaga memorable ko, although kasama ko yung boyfriend ko nun. Nagpunta kami ng Japan.
Memor mm. Mm.
Manood kami ng Eras tour.
Ah ay talagang memorable yan. Ay talaga taray. Talagang memorable.
O Oo. Kasi kasi hindi ko din na hindi ko talaga inaasahan yun na makakuha sila ng ticket. Aha.
Oo. Hirap hirap makakuha ng ticket nun, ha, tapos sa Japan pa, 'di ba? Ano
Oo. La lottery system sila ano, na swerte
Na Singapore o? Singapore or Japan? Japan yung nauna? Mm.
Japan,